जी, नमस्कार कैसे हैं आप?
नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और मुझे लगता है कि आजकल हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी हद तक बदल रहा है। और अ, उसके लिए कहीं न कहीं हम हम ही अ, जो इंसान हैं ना, वो ज़िम्मेदार हैं। तो अ, मैं आपसे आज ये जानना चाहूँगा कि मतलब अ, आपका क्या विचार है जो भी पर्यावरण बदलाव जो हो रहा है पर्यावरण में, तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? जी।
हुँ, हुँ। जी। जी, जी। हुँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ बिल्कुल। उम, बिल्कुल अम आपने जैसे ये बात कही ना कि बदलाव तो बदलाव बिल्कुल हर दिन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि, वो बदलाव कहीं न कहीं हमारा ही परिणाम है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अ, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं और ये कूड़े फ़ैलाए जा रहे है। नाली में कहीं भी आप देखेंगे हर जगह आपको जो है कूड़े-कूड़े, कूड़े। आप घर से बाहर निकलेंगे ऐसी बदबू जो आएगी नालियाँ की आप घर में रहेंगे, वहाँ भी बदबू आएगा। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है, पर्यावरण में बदलाव और उसे बर्बाद करने के पीछे भी जो है बहुत बड़ा कारण है। है ना?
जी। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और मतलब हम ही कहीं न कहीं इन चीज़ों के पीछे अ, ज़िम्मेदार मुझे लगता है कि हम हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अ, जब अ, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए कहीं न कहीं हम अ, ज़िम्मेदार हैं और देखा जाए तो अ, हम कुछ कर भी नहीं सकते ना इस चीज़ का क्योंकि पॉपुलेशन तो वो बढ़ते ही जा रही है। और अ, हम अ, कर भी क्या क्या सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो अ, इतने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं और मतलब जब उनको पाल भी नहीं पाते फ़िर भी कहीं न कहीं वो अ, पैदा करे जाते हैं। वो ये चीज़ें है और उससे अ, उसके अलावा कहीं न कहीं लोग पर्यावरण के लिए जो है ना वो जागरूक भी नहीं हैं और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो है वो अ, धुआँ छोड़ती हैं या मतलब जी।
हुँ। जी। हाँ, वो तो है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, वही ना। हुँ। जी। जागरूक नहीं है, बिल्कुल। फैक्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ बनाते जा रही है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ और मैं बताना चाहता हूँ जैसे और भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें तो बढ़ रही है पर्यावरण, पॉल्यूशन और गा गाड़ियाँ इतनी सारी बढ़ रही है, है ना? और पेड़ कट रहे हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं, तो सोचिए दोनों का तालमेल कैसे हो सकता है। एक तो आप जो है ये सारी चीज़ें बढ़ा रहे हैं, नई-नई फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, उसे म ऐसे-ऐसे ज़हरीले धुएँ निकल रहे हैं और एक तरफ पेड़ काटे जा रहे हैं तो मैनेजमेंट बड़ा जो है कहीं न कहीं गड़-बड़ हो गया है। उसका ज़िम्मेवारी कहीं न कहीं हम सब भी हैं और अ, सरकार भी है, है ना? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
बिल्कुल, आपने सही कहा और टॉक्सिन्स भी छोड़ते जाते हैं। जी। हाँ। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। जी। वो तो है। जी, बिल्कुल मैं भी कहीं न कहीं हम लोगों को इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सरकार भी कहीं न कहीं इसके पीछे बहुत हद तक ज़िम्मेदार है। क्योंकि अ, सरकार ही ना मतलब अ, जो भी अ, प्रोजेक्ट्स हैं मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उसको देखती है। और अ, उसी के कारण मतलब ये चीज़ें जो हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अ, लागू हो पाते हैं। सरकार ही इन चीज़ों को मतलब अलाउ करती है कि प्रोजेक्ट जो बने। तो ये चीज़ सरकार के लिए कहीं न कहीं अ, ज़रूरी है कि इ इन चीज़ों को रोके और थोड़ा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार क्या कर सकती है इसके पीछे? जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल सरकार कर सकती है ये चीज़ें कि वो जो है ऐसी कानून व्यवस्था लाए कि जहाँ पे ऐसे लोग अ, अधिकतर तौर पर जो है पेड़ अगर काटते हैं। तो उसके स्थान पे वो अगर एक पेड़ काट रहे हैं, तो उसकी जगह वो अ, कहीं 10 पेड़ लगाएँ। उसपे निगरानी रखी जाए हर लोगों पे, अ, कि कहीं पे भी घर बन रहा है, तो ऐसा देखा जाए कि वहाँ पे पेड़ तो नहीं कट रहा है। उसे आप अपने बच्चे की तरह समझें क्योंकि अ, कहीं न कहीं हम अगर इस धरती में हैं, आप देख सकते हैं पेड़ के द्वारा ऑक्सीज़न मिलता है। है ना? और आपने ये चीज़ देखा होगा जब महामारी आई थी और जब ऑक्सीज़न की अ, कितनी खपत हो रही थी और किसी को ऑक्सीज़न नहीं मिल पा रहा था। है ना? और हमें देखिए पेड़ के द्वारा पर्यावरण से हमें जो है इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं अ, एक तो ऑक्सीज़न मिलता है, हवा मिलता है, इतनी सारी औषधि मिलती है हमें। है ना? और हमें हम जो है उसे आपस में मिल के उसे जो है बर्बाद कर रहे हैं, उसे नुकसान कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को नर्क बना रहे हैं। है ना?
जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। जी। जी। हाँ। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आपने सही भी मानता हूँ कि पेड़ों की कटाई जो है, आजकल काफ़ी हद तक बढ़ गई है और काफ़ी जो लोग हैं, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा जागरूक तो हैं नहीं। तो अ, मैं तो कहता हूँ कि अ, जो आम नागरिक हैं, वो भी अ, कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं और अ, जो आम नागरिक ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि कूड़ा-वूड़ा जो है, वो इधर-उधर अ, फैला देते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं एक कारण बनता है। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, बिल्कुल, और आप देखते हैं, सरकार तो अ, इस पे चलाई है, वो गाना भी बजता है, कूड़े वाला आया, कूड़े निकाल, कूड़े। है ना? और एक चीज़ और अ, एक चीज़ और है कि बीच में आपने देखा होगा, सभी के घरों में वो बकेट बाँटे गए कि, एक में गीला कचरा फेंकना है, एक में सूखा कचरा कचरा फेंकना है। पर लोग जो हैं अ, क्या करते हैं कि वो अ, बकेट को जो है, किसी और काम में ले लेते हैं, किसी में आटा रख देते हैं, किसी में दाल रख देते हैं। है ना? और घर में जो उनके टूटे-फूटे जो बकेट होते हैं, उनमें जो है, सारे कूड़े एक ही में मिला देते हैं और फिर उसे वहाँ पे फेंका जाता है। तो मैंने अपने सामने देखा है ग अ, जो गाड़ियाँ आती हैं ना, तो वो भी अ, बोलते हैं कि, "इस प्रकार से आपने क्यों किया?" पर लोग अ, जो कि अ, आप बोल सकते हैं कि नालायक होते हैं कि, वो जो है, वो सीधा जो है, उसी पे चढ़ जाते हैं, "ये जैसा मैंने लाया है, उसे डालो ना।" ठीक है? तो लोग, देखिए, बदलाव जो है, लोग सरकार तो कोशिश कर रही है, पर लोग जो है, खुद उसे भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हमा हमें भी नुकसान पहुँचाती हैं ना।
हाँ। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। जी। हाँ। हाँ। हुँ, बिल्कुल। हाँ। <chuckles> जी, जी। हाँ, बिल्कुल। जी। अच्छा। हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल मतलब आम नागरिकों को काफ़ी हद तक इन चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा और मतलब अ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं मतलब अपना फ़ायदा देखते हैं देश का फ़ायदा नहीं देखते। तो उसके अलावा भी कहीं न कहीं आजकल अ, स जो सब्सक्रिप्शन इन चीज़ों का शुरू हुआ है ना अ, कचरा गाड़ी का सब्सक्रिप्शन जो है वो शुरू हुआ है तो ज़्यादा पैसे लगते हैं नहीं, उसके वैसे 50-60 शायद रुपए लगते हैं। तो अ, कहीं न कहीं मतलब लोग उस चीज़ को भी कहीं न कहीं लेते नहीं हैं अ, पता नहीं कितना पैसा बचाना चाहते हैं वो। जी।
हुँ। जी। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। बस-बस। हुँ, हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल पैसे बचाने चाहिए पर ऐसी चीज़े में आप बचाइए ना। आप जो है आप सोचने-समझने की शक्ति ख़ुद जो है आपकी है अ, कूड़े कूड़े के द्वारा या फ़िर आप जो है अ, ये सारी चीज़ों पे बचाएँगे तो आप ख़ुद पे देख सकते हैं। चलिए समाज तो इससे गंदा हो रहा है मानते हैं। पर आप ख़ुद के लिए देखिए अपने बच्चों के लिए देखिए कि जब आप बीमार पड़ेंगे। इन सब कारणों से अस्पताल जाएँगे तो कितना ख़र्च होगा। है ना? तो इससे जो है मच्छर जो पनपता है, जो अ, तरह-तरह की बीमारियाँ आती हैं, बरसात के समय में अभी बरसात आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ही भोगनी पड़ती है ना?
हाँ। जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। जी। हाँ। जी, बिल्कुल। आपने सही कहा और मतलब आजकल लोग जो हैं ना मतलब अ, कूड़ा-वूड़ा जो है उसको जला भी देते हैं। कहीं न कहीं मतलब उससे बचने के लिए, कूड़े से बचने के लिए, तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक बुरी लगती हैं। क्योंकि उससे भी कहीं न कहीं हार्मफुल जो गैसेज़ जो है ना, वो एनवॉरमेंट में या पर्यावरण में अ, आती है। और अ, फ़िर जब ऐसी गैसेज़ आपके अ, आसपास जब आती हैं, तो कहीं न कहीं आपके लंग्स में काफ़ी हद तक दिक्कतें होती हैं। और आपको फेफड़े की बीमारी होती है या मतलब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे क़र्ण चले जाते हैं, जिससे आपको और भी का काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
हुँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा आपने। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और काफ़ी बार जैसे हमने बोला कि वो जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन जो आपके अंदर फेफड़े में जाता है। तो वो, आजकल देखा जा रहा है कि लोग बोलते हैं कि सिगरेट पीने से फेफड़ा ख़राब होता है अंदर में या फिर दिल की बीमारियाँ होती हैं। पर जैसा आजकल का सर्वे आ रहा है सामने कि, बहुत लोग सिगरेट नहीं पीने के बाद भी लोग जो है उनका अंदर में लिवर ख़राब हो रहा है, किडनी ख़राब हो रहा है, तो क्या चीज़ से वो पॉल्यूशन जो है इतना ख़तरनाक रेश्यो में चला जाता है ना, ख़ासतौर पर दिल्ली बड़े-बड़े शहरों में एक समय में इतना ज़्यादा उसका अ, रेश्यो बढ़ जाता है। पॉल्यूशन का स्तर का। वो बोला जाता है जो सिगरेट आप पीते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा असर पड़ता है उससे। तो जब अ, पब हुँ। पब्लिक नहीं समझेंगे तो उनको भुगतना पड़ेगा, बीमार कौन पड़ेगा? हॉस्पिटल किन को जाना पड़ेगा, है ना?
हाँ। जी, जी। हाँ।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 बिल्कुल, आपने सही कहा। जी, जी। हाँ। बिल्कुल, आपने सही कहा और देखा जाए ना मतलब अगर दिल्ली कि मैं बात करूँ, तो वहाँ पर तो कहा जाता है कि अ आप 1 दिन में कहीं न कहीं 16-17 स सिगरेट के बराबर अ, जो भी पॉल्यूशन है उससे ही आप अपने जो भी फेफड़े हैं वो ख़राब कर देते हैं। और बहुत बुरी बात है क्योंकि अ, देखिए मतलब 3-400 अ, एक्यूआइ जो है ना वहाँ पर, वो कॉमन है। तो देख लीजिये स्तर वहाँ पर हवा का और अ, किस प्रकार का जलवायु वहाँ पर है और पानी भी देखिये तो यमुना जो नदी है वहाँ पर देखी ही होगी आपने अ, उसमें अ, हमेशा मतलब झाग ही झाग भरा रहता है। सफ़ेद झाग।
हुँ। हाँ। जी। जी। जी, जी, जी सही बात हैं। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी, जी, जी गन्दी। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। ये
ना उसमें कोई मछलियाँ रहती हैं, कोई उसमें ना कीड़े पनप पाते हैं। वो चीज़ें हैं।
जी। वही देखिए ना। हुँ, हुँ, हुँ। अ, ये सारी चीज़ें मान लीजिए कि अगर नदी अगर साफ़ रहेगी, तो इसमें आप मछली जो है डाल सकते हैं, मछली जो है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब, अगर आप ख़ुद के फ़ायदा के लिए भी देखे ना पर्यावरण को तो अ, बिल्कुल आप पर्यावरण को सुधारने के लिए लग जाएँगे। अगर बहुत लोगों को शायद इसकी शिक्षा नहीं दी जाती हैं और जानकारी नहीं होती। पढ़े-लिखे नहीं होते हैं या फ़िर जानबूझ के करते हैं। पता नहीं, पर जब थोड़े समय और गुज़रने दीजिए तब धीरे-धीरे पता चलेगा ये एहसास होगा। अगर आप पेड़ नहीं लगाएँगे प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम अपने जीवन के लिए, हो सके तो 1 पेड़ तो ज़रूर लगानी चाहिए। लेकिन आज जैसा समय हो गया है कि आप 1 व्यक्ति को कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए अपने जीवन में। पहले तो बोला जाता था कि 1 पेड़ लगाइए पर, अभी आप बदल दीजिए इसे जो है 10 पेड़ कम से कम लगाने हैं आपको। अगर नहीं लगाएँगे ना तो बिल्कुल आगे आने वाला परिस्थिति बड़ा अ, जो है विकराल रूप लेके आएगा और हमारा जीवन अ, बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा। जी।
जी। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हुँ, हुँ। <chuckles> वो तो है बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं अ, अभी मतलब एक वीडियो देख रहा था ना, तो उसमें अ, जापान की कुछ मतलब अ, एक ड्रे ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो नालियाँ कहते हैं ना, तो वो था वहाँ पर, तो मैं भी अ, वहाँ पर मैंने देखा कि मछलियाँ तैर रही थीं और इतना साफ पानी वहाँ पर था कि अ, मतलब आप लगभग शायद उसको पी भी सकते हैं। जी, उस प्रकार का पानी वो दिख रहा था, तो कहीं न कहीं मतलब हमको ऐसे देशों से ज़रा सीखना चाहिए और किस प्रकार से पर्यावरण को बचाते हैं और पर्यावरण और इंसानों के बीच में कैसे संतुलन लाते हैं, वो हमको ज़रूर सीखना चाहिए। जी। हाँ।
हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। अरे, वाह! क्या बात है! हुँ। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो होती हैं, सीखनी चाहिए और हमारा देश कहीं न कहीं बोला जाता है, पहले के समय में अ, इतना अच्छा था कि अ, ये सारी चीज़ें तकलीफ़ नहीं थी, मतलब पहले तो जंगल ही ज़्यादा था, घर कम थे। पर कुछ कारणों से अ, बाहर जैसे कि आपने बात कहा कि बाहर के विदेशों में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये सारी चीज़ों का बदलाव किया जा रहा है। वो फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में किस प्रकार से ये सारी चीज़ों को सुधार किया जाए। पर हमारे देश में जो है, बहुत सारे लोग, पता नहीं, वो शिक्षा का कमी है, क्या है, और सरकार भी जो है अ, जागरूकता इसमें अच्छे से नहीं दे रही है लोगों को। और जैसे ये भी बोला जाता है, पता नहीं, जो है, हमारे देश अगर डूबेगा, तो जैसे पैसे वाले लोग हैं, वो तो सीधा निकल देंगे अ, दूसरे जगह, जहाँ पे अच्छी चीज़े हैं ये। है ना? और गरीब गरीब है, मिडल क्लास के लोग हैं, वो बस घुट-घुट के मरेंगे, है ना? ये सारी चीज़ों में मिल के यही पे मिट्टी में मिल जाएँगे। तो ये सब भी है। हाँ, हाँ।
हाँ। हुँ। जी, जी। हाँ। जी। हुँ। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ। हाँ। जी, मुझे लगता है जी, मुझे लगता है ना कि सरकार का बहुत ज़्यादा एक रोल बनता है, लोगों के बीच में थोड़ा इस बारे में जागरूकता फैलाने का और उसके अलावा भी हम लोगों को अ, बच्चों के बीच में भी कहीं न कहीं ये शिक्षा लानी पड़ेगी कि, "आप पेड़ वे पेड़-वेड़ लगाइए, पर्या पर्यावरण को बचाइए, कूड़ा इधर-उधर में मेत मत फेंकिए।" और मैं तो मानता हूँ कि आजकल के बच्चे कहीं न कहीं बुज़ुर्गों से या मतलब बड़े लोगों से ज़्यादा जागरूक हैं इस बारे में और अ, वो अपने कूड़े को या तो अपने बैग के साइड पॉकेट पे रख लेते हैं या अपनी जेब में रख लेते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अ, ये सुधार हो सकता है इन चीज़ों में और हमको बाकी और कदम भी उठाने चाहिए। जी।
हाँ। वही ना। हुँ, हुँ। फैलानी चाहिए। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये जी। ये करना चाहिए बिल्कुल। अ, मैंने भी देखा है, आज के समय मतलब अपने दोस्तों को कभी-कभी देखा है कि वो वो भी अक्सर कुछ ऐसे खाते हैं ना तो कोशिश करते हैं धीरे-धीरे तो ये हमें ही करना चाहिए ना छोटे-छोटे कदम उठा के हमें ही करना चाहिए। आप बाहर में कुछ खाते हैं, तो उसे अ, आप जो पैकेट में भर लें जहाँ पे कूड़ेदान दिखे वहाँ पे फेंके, क्योंकि ये प्लास्टिक ख़ास तौर पर आप इसे इस प्रकार से अ, हम जब कोई दुकान जाते हैं, ठीक है। तो हम ही जो है सामान लेते हैं, वहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमें जो है आप थैला दो, प्लास्टिक दो अ, कैसे ले जाएँगे? तो हमें कोशिश करना चाहिए जब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो, 1 थैला हम जो है खुद एक ही थैला का यूज़ करें और उसे ले जाएँ साथ में। अ, ताकि दुकानदार से हमें ये सारी चीज़ें माँगने की जरूरत ना पड़े और जब हम उनसे नहीं माँगेंगे तभी जो है प्लास्टिक ये सब चीज़ें जो है बनना बंद होंगी। है ना? तो कहीं न कहीं सर सरकार को जागरूकता फ़ैलानी बिल्कुल ज़रूरी है, और हमें भी इन सारी चीज़ों में जो है सोचना जी, जी, बिल्कुल।
हाँ। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हुँ। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। जी, जी। जागरूक होने की जरूरत है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और हमको अपने निजी स्तर पर भी इन चीज़ों के लिए थोड़े प्रयत्न करने चाहिए ताकि अ, हम इन चीज़ों से थोड़ा हद तक बच पाएँ और हम कहीं न कहीं अपने समाज को या पर्यावरण को जो है वो बचा पाएँ। और प्रदूषण से कहीं न कहीं हमको ज़रूर बचना पड़ेगा, वरना हम अपने जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं और मुझे आज आपसे इस बारे में बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला। धन्यवाद।
हुँ। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे भी बात आपसे बात करके खुशी होगी। धन्यवाद।